Mhm. Aber was unterscheidest du? Also, äh, wie bevorzugst du Laufen, eher gesagt Joggen, oder das Fitnessstudio? Was
Mhm. Das hängt immer davon ab, ja? Wie ist so das Wetter draußen, ja, und wie sind so meine, ja, persönlichen Ziele auch, ja? Manchmal habe ich eher das Ziel, ja, die Ausdauer noch mal so 'n bisschen nach oben hin zu optimieren, also zum Beispiel im Winter sind's dann eher so, ja, die die die Kraftkomponente, ja, dass man dann vielleicht sich 'n bisschen mehr, ja, auf die auf die Stärkung der Muskulatur, ähm, ja, fokussiert und da einfach 'n 'nen gewisses, ja, Grundgerüst sich antrainiert, zum Beispiel dann mit Kniebeugen oder so was, ja. Oder auch für den Oberkörper mal was macht, ja, weil das einfach dann beim Laufen auf oftmals zu kurz kommt, ja.
Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Machst du auch etwas, äh, daheim, obwohl du beim Fitnessstudio angemeldet bist?
Ja, z zu Hause habe ich auch so 'n paar Kurzhanteln beispielsweise oder auch so 'n paar so 'n paar Gummibänder, ja, wo man dann auch so sich 'n bisschen dehnen kann und und und, ja, da einfach 'n bisschen auch lockern kann, ja? Oder auch was ich noch habe, ist zum Beispiel so 'ne so 'ne Schaumstoff-Rolle, ja, so 'ne Faszien-Rolle. Da kann man dann wunderbar, ja, sich so 'n bisschen selbst massieren nach so 'ner harten Trainingseinheit beispielsweise. Das mache ich auch echt gerne, ja.
Mhm. Mhm. Ah, okay, interessant, weil ich wollte mich demnächst auch wieder Fitnessstudio anmelden und du hast mir auf jeden Fall dabei geholfen, bin ich ehrlich.
Mhm. Ja, das freut mich, ja, wenn ich da ja auch andere Leute dann zu zu motivieren kann, ja, ganz klar.
Mhm. Äh, wie lang trainierst du schon?
Ja, das das mache ich jetzt schon 'n paar Jahre hinweg, ja, also ja, also, schon schon seit ich ja, 'n 'n ja, so m mittleren Alter, ja, so, so Ende der Grundschule, würde ich sagen, ja. Da habe ich dann so so m mit begonnen, ja.
Mhm.